А расскажи, пожалуйста, вот, как ты относишься к использованию искусственного интеллекта в быту?
Мгм. Ну, смотри, я считаю, что, вот, на сегодняшний день это такая уже очень актуальная тема. Да, вот, то, что, а, всё-таки, м, чем дальше, э, мы, развивается, вот, общество, да, тем без искусственного интеллекта уже становится немножко, ну, сложновато возможно, либо вот мы привыкаем. Мгм.
Да. Ну, а, ты лично, мгм, ты лично используешь, э, какие-то инструменты дома или в своей семье вы используете, да? М, расскажи поподробней.
Мгм. Так, ну смотри. Э, изначально вот, э, м, я начала использовать искусственный интеллекты просто, как помощника в телефоне. Э, и, м, я не слишком, вот, следила за какими-то, э, такими, вот, возможно новинками, да. И мне об этом сказал мой муж. Он говорит: "А ты знаешь, что уже появился искусственный интеллект и ты можешь, вот, просто задать там какой-то вопрос, и тебе дадут ответ. Я думаю: "Вау", он
Мгм. Так. Мгм. А ты его используешь только как, ам, составляющую, допустим, ф э, как программа в телефоне, в смартфоне, там, или еще где-то? Или есть какие-то устройства, например, как голосовая станция какая-нибудь, э, которая у тебя стоит, э, дома и ты ее используешь для, м, общения с искусственным интеллектом?
Мгм. Мгм. Ну, ты знаешь, нет. Вот станции у нас, к сожалению, пока что нету, но мне очень хочется, да вот, ку приобрести такую станцию. Я думаю, что это всё-таки, а, будет, э, м, ну, наверно, очень комфортно и, м, <chuckles> так современно, так сказать. Вот. А пока что я использую такие вот голосовые помощники только в телефоне в своём. И я в шот как ещё не договорила то, что вот, когда мне муж об этом сказал, да, то, ну, для меня это было что-то такое вот прям вау! Я думала, как это вообще возможно, да. Всё-таки привыкли писать вопрос, там, письменно "Гуглу", там что-то спрашивать и изучать информацию еще там в каких-то, э, источниках, которые там предлагаются в этих всех ссылках. А сейчас- вау!- Всё так просто. И да, и Да! И меня это так затянуло, и мне казалось, что вот поначалу я прям вот всё спрашивала: "А расскажи это". "А вот как это?" И да, это очень облегчает жизнь.
Мгм. Ну да, конечно. Мгм. Ну конечно, да. Удобно. Ну, ты использовала это как, а, такой, а, скажем так, поисковик с улучшенными функциями, да, с которым можно просто поговорить, или ты прямо с ним общалась на какие-то темы, я не знаю, там, а, использовала как психолога домашнего, и, ну, что-то такое.
Мгм. Мгм. Ну, смотри, были разные случаи, и действительно как психолога я не использовала, это сразу я тебе говорю, а вот как в роли помощника, то да. А, обсуждали даже иногда вот какие-то темы, да, вот у нас с мужем завязывается какой-то спор там на какую-то тему. И и вот мы спорим, я ему одно, он мне другое, там, пытаемся доказать. Мы: "Так, слушай, ну давай вот всё". Открываем GPT-чат <chuckles> Да!
Мгм. Да-да-да. Обратимся к арбитражному с судье, да, как к искусственному интеллекту, да.
Да. Говорю всё, открываем GPT-чат, спрашиваем, что нам скажут там. И вот да, вот так вот решали моменты. Иногда вот, э, дети у меня есть, да, и, и иногда прибегаем, вот, ну, даже в начальной школе, ну так они замудрят там с каким-то заданием. Ты сидишь и думаешь: "Ну, ну вот как, ну вот как вот это всё решить?" Думаешь: "А что же будет дальше, когда будут старшие классы, да, если я сейчас вот сижу и уже не знаю, как решить эту задачку, да?"
Мгм. Да-да-да. Вот сейчас ведь, э, говорят не только про удобства, да, но понятно, что это помогает тебе решить какие-то вопросы, там, де детям помочь с уроками и так далее. Но есть, э, наверно, возможные риски, да, которые возникают в связи с, э, развитием искусственного интеллекта. И вот как насчет, э, рисков, приватности и так далее, вот этот вопрос? <grunts>
Мгм. Да-да. Мгм. Мгм. Ну, ты знаешь, я по поводу приватности, м, я не задаю там какие-то такие вопросы личного характера, каких-то финансовых там манипуляций, схем или вот какие-то такие моменты. Нет, всё-таки для меня риск в искусственном интеллекте заключается в том, что риск лично для меня, то, что я лич лишний раз не хочу там, знаешь, посидеть, потратить время, а, изучить, так сказать, вот эту вот задачу ребенка, да, э, посидеть там. Вот, я помню в своё детство, да, там мама решала, папа подключался, там, сидели они полдня думали, как же там всю эту задачу. И могли даже быть такие случаи, когда они просто на черновике, вот мы предполагали, вот, как решить, но так и не и не знали, вот, правильного ответа. Я вот что. Да.
Мгм. Да. Ну да. Да да да да. Ну, то есть вся семья иногда подключалась, да, но так и не могли иногда решить какую-то задачу, да. А тут как бы упростилось с одной стороны. Мгм.
Да. Конечно. Поэтому тут риск вот чисто для нас вот, да, то, что мы не хотим лишний раз, э, э, тратить время, там, посидеть, подумать, а, вот вникнуть в это всё. Нам проще, конечно, да, там, сфоткал, отправил в искусственный интеллект, тебе за 2 минуты всё решили, всё, задача готова, жизнь облегчена. Но
А вот в твоем окружении, э, ну, понятно, что ты пользуешься, а, там, муж пользуется и дети, наверняка, тоже, да. А вот, э, бабушки, дедушки, родители твои уже, они как-то используют это, м, в своей жизни? Есть ли разница в менталитете, э, и отношении к использованию искусственного интеллекта? Вот они всё так же пытаются что-то решить своим умом, да, и, э, лишний раз не обращаясь к искусственному интеллекту?
Мгм. Мгм. Ага. Ну, смотри, мы всё-таки стараемся наших бабушек и дедушек немножко приобщать, так сказать, к а, новинкам, которые появляются в современном мире. И да, они, естественно, про искусственный интеллект узнали намного позже, чем мы. И мы им об этом рассказали, о том, что, да, существует уже вот такая функция, что вот, э, можно, э, скачать там приложение в телефон и вот, если возникают какие-то вопросы, вы можете, вот, задавать туда. Обучили, как это делать, что можно не просто говорить, что можно писать, что можно отправлять фотографию и, э, на любую тему
Мгм. Ага. М, и как долго они воспринимали это? Ну, то есть, э, быстро приобщились или всё-таки были у них какие-то свои сомнения и, э, сопротивления?
Но у них были больше сомнения, наверное, в том, что как это так, это что-то невозможное, да. Э, вот до конца они не осознавали, что всё-таки мы уже стали настока в с живем в настолько современном мире, да, что уже даже какие-то роботы не сильно удивляют нас, да. <chuckles> А их вот ещё немножко, да, они как-то к этому относятся с такой недоверием, осторожностью, непониманием, возможно. Но
Мгм. Ну да. Да-да-да. И они используют это тоже, м, ну, ф ф в смартфоне, да, скорее всего. Э, то, что под рукой, или что-то еще используют.
Мгм. Ну да. Нет, э, единственное то, что из такого мы использовали сами и научили вот, допустим, мою свекровь, это да, вот пользоваться, а, голосовым помощником в телефоне, э, искусственного интеллекта, да. И то она не каждый раз вот прибегает как бы к использованию искусственного интеллекта. И вот то, что ей понравилось, да, у нас вот был робот-пылесос дома, и вот, да, она как бы переняла, так сказать, такую идею и себе вот немножко облегчить, э, быт.
Мгм. Насколько был эт умным этот робот-пылесос? Он там голосовые команды какие-то выполнял или он такой был, базовый?
Ну, у нас был как бы базовый, потому что, да, у нас уже староват модель, как бы, мы давно это всё покупали, возможно, уже, да, стоит обновиться на более современную какую-то версию. А, вот, но всё-таки, да, для меня это тоже такое облегчение, э, м, жизни и быта, э, не тратишь своё время, а просто запрограммировал, дал команду, так сказать, и за тебя всё делают.
Мгм. Да-да-да. А вот если так, э, пофантазировать, э, подумать, исходя из, э, того, как развивается искусственный интеллект сейчас. И, ну, если можно представить, м, что будет через, там, 5, 10 лет, вот как ты думаешь, ш что вообще на э, ну как бы, что наступит, э, м, в ближайшем будущем, да, там 1-2 или, может быть, 10 лет. Э, что может измениться, и какие еще технологии, может быть, ты слышала о новинках, которые скоро появятся.
Мгм. Ага. Мгм. Да, ты знаешь, измениться, конечно, может очень много, я даже, э, не могу, и, либо, даже боюсь представить, что нас может ждать. Но, из таких вот, э, новостей, которые я, вот, несколько дней назад наткнулась в интернете, да, о том, что, вот, Ило Илон Маск хочет создать миллионную армию, м, человекоподобных роботов. Э, которые, ну, вот, будут на базе, понятно, что, искусственного интеллекта, да. И они должны будут, вот, освободить, э, человечество от работы. Да, да. Ну
Мгм. Так. Мгм. Рабочих рабочих на фабрике, да? Мгм. В частности, э, в на производстве Теслы, да?
Мгм. Да. И это он, всё-таки, планирует, вот, насколько, э, я не знаю, достоверная эта информация, я еще не проверяла во многих источниках, но, планируют, что начнется в конце, вот, следующего года. Посмотрим.
Интересно. Так. А что касается, вот, в принципе, таких общих сервисов: использования смартфонов, э, телефонов и всяких помощников, и с использованием искусственного интеллекта во всём остальном, как ты думаешь, а, что еще может быть нового?
Мгм. Ой, ну, знаешь, не знаю, на самом деле, что может быть еще такого нового. На сегодняшний день, кажется, что, все-таки, уже такое всё, а, что нам облегчает жизнь, уже есть, но, опять же-таки, вот все люди, которые, э, ну, наверное, такие, ученые, какие-то, люди с большими идеями, знаниями, у них эта же идея откуда-то появляется. Вот, взять т того же самого Илона Маска, да. Он тебе решил, там, поставил цель, там, э, сделать этих роботов, да. Но, я бы, допустим, об этом даже не подумала, как обычный человек, о том, что, там, сделать робота, чтобы он избавил человека от физической какой-то работы. А вот Илон Маск, да, он такой в своей, э, сфере в этой, да, он, м, к такому приходит.
Мгм. Да-да-да. Мгм. <laughs> А, как ты а а, как ты относишься, м, ну вот исходя из этого, к регулированию, или, м, чрезмерному регулированию многими государствами, там, использования, да, искусственного интеллекта или роботизированного такси? То у того же м Маска, Теслы, уже, а, ездят, э, самостоятельно, да, и, а, доставка автомобилей уже происходит без человека. То есть, как ты относишься, вот, к зарегулированности, э, этого процесса?
Мгм. Мгм. Ну да. Мгм. Ну, ты знаешь, у меня такое, м, двоякое, наверное, отношение к этому всему. Потому что, с одной стороны, хорошо, что вот такой современный мир, да, то, что можно заменить, э, какие-то, м, м, предметы, да, каких-то какие-то функции искусственным интеллектом. Но, а, с другой стороны, получается, скоро настолько всё заменится искусственным интеллектом, что люди не нужны будут, да, вот, как рабочие, как профессии, а, и
Мгм. <chuckles> Ну, кто-то, м, наверное, будет контролировать, как, э, работает искусственный интеллект, или нет?
Ну, ты, знаешь, вот, даже взять, допустим, каких-то, м, ну, юристов, да, вот таких, которые не высоких, там, должностей, а, вот, э, просто, какой-то рядовой юрист, да. Он составляет иски в суд, он, там, может тебе подготовить какое-то юридическое, там, письмо, запрос. То, сейчас же, со временем искусственного интеллекта, эти обязанности у него уже отпадут, да. Щас тебе искусственный интеллект за одну секунду составит тот же самый иск, то же самое, там, какое-то письмо в суд, и тебе не нужно сидеть, там, полдня, самому что-то составлять, нанимать юриста, а, просто дать задание искусственному интеллекту. Вот, уже, как бы
Мгм. Мгм. Да. Мгм. Ну ну, с другой стороны, наверное, это же стало гораздо быстрее и удобнее. А, ведь, юристы, э, берут много денег, и, э, много времени это у них занимает.
Конечно. Но, при этом зарплата у таких, вот, юристов, уже, это вот как пример, просто, я тебе привела, да, уже, как бы минус в доходах, потому что на этом они тоже зарабатывали, это входило в ихние, а, р в их работу, обязанности, и, вот, уже, как бы минус, а, такие вот <chuckles> моменты.
Да, да. Мгм. Да, да, наверное, это возможный возможное развитие сценария. А, а как ты думаешь, а, вернее, ам, ты когда-нибудь пользовалась вот этим, а, автопилотом, например, на, э, машинах электрических?
Мгм. Нет, к сожалению, я не пользовалась, нет, у меня не электрический автомобиль, я не пользовалась, только видела в интернете.
Мгм. Понятно, понятно. Э, да, интересно. Ну, и, получается, что, действительно, искусственный интеллект всё более и более, э, захватывает разные сферы применения, да. И, не только, а, банальные запросы, да, в интернете, но уже и всевозможные, а, очень специализированные вещи тоже применяют искусственный интеллект. Начиная от, э, искусственного, а, соз создания, да, каких-то документов, и заканчивая физическим, а, вождением автомобиля, а, который с помощью этого ИИ едет туда, куда ему скажут. Это интересно, действительно. А, вот, и
Мгм. Ну да. Мгм. Да. сто процентов. Мгм. Это да.
Как ты думаешь, а, как как быстро мы привыкнем, а, и, ни уже уже не сможем обходиться без искусственного интеллекта? Или мы уже или уже люди сделали это? М
Мгм. Ну, ты знаешь, мне кажется, что, всё-таки, вот такое современное поколение, вот мы, там, возможно, вот наши дети, быстро к этому привыкнем, и дети, наверное, даже быстрее к этому привыкнут. Люди, которые, такие, более в возрасте, там, 50 плюс, им, конечно, будет сложнее, некоторые даже и не будут к этому привыкать, они будут жить, вот, по своим старым, каким-то, меркам. Но, всё равно, как-то люди быстро приспосабливаются ко всему, что меняется в жизни, я так думаю.
Понятно. Ну что ж, было очень интересно послушать ответы на эти вопросы. Спасибо.
Мгм. И тебе спасибо. До скорой встречи, пока.
Пока.